Bạn ơi, dạo này á nha, mình cứ ăn hông có ngon, ngủ hông có yên á, vì cái việc á là mình mới vừa chia tay bạn trai cách đây tầm 1 tháng nè, xong rồi nó cứ ảnh hưởng tới giấc ngủ của mình á. Đêm thì mình hổng có ngủ được, rồi ăn uống á, thì cũng không có ăn luôn, dù trước đó mình là một người cực kỳ thích là ăn với lại cực kỳ thích ngủ luôn á, mà bây giờ cả hai việc luôn hông có việc nào mà mình thấy là thoải mái với lại là ăn đúng bữa, rồi ngủ đúng giờ hết luôn á.
Ừm. Ừm, mình hiểu rồi nha. Có nghĩa là sau khi chia tay người yêu tầm 1 tháng thì là bạn bắt đầu có những cái dấu hiệu là bạn mất ngủ nè, bạn hông có ngủ được, rồi ăn uống của bạn cũng rất là thất thường luôn, đúng không? Ừm, vậy thì không
Đúng rồi, kéo dài 1 tháng nay.
Vậy á, thì không biết nha, cái việc mà bạn mất ngủ á, thì bạn có thể mô tả chi tiết cho mình được không? Chẳng hạn như là, ờ, bạn khó ngủ, bạn thức khuya nè, hay là ban đêm bạn ngủ hông có ngon, bạn thức giấc nhiều lần, hay là bạn ngủ ít quá hay là bạn ngủ nhiều quá hen?
Ừm, ờ, về mất ngủ á nha, thì mình bị khó ngủ, kiểu như là, mình cứ trằn trọc, mình suy nghĩ á về cái lý do về tụi mình chia tay nè, rồi mình cứ nhớ về người yêu cũ á, kiểu, mình muốn quay lại với ảnh á bạn ơi, nên á là mình cứ, kiểu, suy suy nghĩ là xem á là tụi mình có thể quay lại với nhau hay không, rồi á, lý do là tụi mình chia tay là cái gì, rồi hổng biết á nha, ở trong mối quan hệ đó đó, mình có làm gì sai hông. Rồi á nha nhiều đêm á, mình mình ngủ được rồi á bạn, cái nửa đêm á, cái mình cứ tỉnh giấc nha, xong rồi mình, kiểu, bị gặp ác mộng á bạn, mình, kiểu, ơ, gặp về cái giấc mơ là mình với lại người yêu cũ đang hạnh phúc với nhau nè, khi mà mình tỉnh dậy á, mình rất là đau buồn luôn, 1 đêm á bị 2, 3 lần luôn á bạn. Rồi á nha, ờ, buổi trưa thường buổi trưa ở cơ quan á thì mình cũng hay chợp mắt là tầm 15-20 phút luôn để mà cho cơ thể mình được tỉnh táo buổi chiều á, nhưng mà á nha, dạo gần đây á, buổi trưa mình vẫn hông ngủ được luôn, mình cứ trằn trọc, trằn trọc suy nghĩ á về cái lý do là tụi mình chia tay, rồi cứ nghĩ về bạn trai cũ hoài luôn á bạn.
Ừm, mình hiểu rồi nè. Có nghĩa là trước khi đi ngủ á, là bạn cứ mãi suy nghĩ về người yêu cũ, thành ra là bạn cũng khó ngủ ha. Vậy thì không biết á, là bây giờ thì thường mấy giờ bạn đi ngủ?
Ừm. À, bình thường á, hồi trước á nha, thì á, mà mình đi ngủ rất là đúng giờ luôn. Kiểu như là, 10:00 mình ngủ nè, xong rồi 6:00-7:00 mình dậy thì mình cũng khá là OK nha. Nhưng mà dạo thời gian gần đây á bạn, kiểu giống như á, là mình cứ thức khuya nha, tầm 12:00-1:00 mình mới ngủ không à. Tại vì những cái lúc mà trằn trọc khó ngủ á, thì mình hay mang điện thoại ra bấm nè. Mình xem trên mạng những cái bài viết rồi những cái mà liên quan đến cái việc tình cảm á, mình thấy là đồng cảm với mình luôn, cái là mình thấy mình cứ cuốn, cuốn mình đọc luôn, đến 1:00-2:00 sáng mình còn hổng có hay nữa đó. Rồi sáng thức dậy á, lúc nào mình cũng cái lờ đờ, uể oải nha. Rồi mình đi làm á bạn, cũng rất là mệt mỏi luôn nha, xong có nhiều khi bị sếp la quá trời luôn!
Khuya quá nha! Ừm. Ừm, nguy hiểm quá nha. Vậy thì á hả, không biết á là, ờ, có một lần nào đó mà do mất ngủ mà bạn gây ra những cái sai lầm trầm trọng trong công việc hông?
Có nha, là mới hôm qua luôn nè. Kiểu giống như á là, buổi tối mình đâu có ngù l có ngủ được đâu, hôm qua là 2:00 sáng mình mới ngủ, cái là tầm 7:00 là mình phải dậy đi làm rồi. Thì tính ra á, mình ngủ có 5 tiếng thôi, đúng hông? Cái sáng mình đã thấy mệt mỏi trong người rồi đó, cái lại sếp lại giao cho mình một cái hồ sơ rất là quan trọng luôn, mà lại làm gấp trong ngày nữa. Cái là cái đầu óc mình có tỉnh táo đâu bạn, kiểu như, mình cứ lờ đờ, uể oải, mệt mỏi thôi. Rồi cuối ngày á, sếp kêu là mình báo cáo công việc á, cái là mình lỡ làm lệch một số liệu á, cái sếp la mình quá chừng luôn á. Xong rồi mình sợ mà cứ tình trạng này hoài á, chắc là sếp đuổi mình đi luôn á!
Chà, nguy hiểm nha. Ừm, mình hiểu rồi nè. Có nghĩa là, ờ, sau khi chia tay người yêu thì bạn còn sốc mà, cái tâm lý của bạn cũng chưa ổn định. Thì cái việc mà bạn, gọi là, khó ngủ á, thiếu ngủ thì cũng là cái chuyện mà rất là nhiều người gặp thôi. Cho nên là bạn cũng đừng có tự trách bản thân nhiều ha. Thì ngoài cái việc mà bạn mất ngủ đi, vậy thì cái việc ăn uống của bạn á, thay đổi ra sao hén? Bạn có, gọi là, bỏ bữa ăn hông? Hay là tự nhiên bạn cảm thấy bạn muốn ăn quá nhiều, hay là dạo này lại, gọi là, bạn bị nghén ơ, bạn bị kén ăn?
Ừm. Ô kê. A, thật ra, dạo gần đây n th dạo thời gian gần đây á bạn, là mình á mình ăn hông có được, dù đó trước đó là mình một người nha, cực kỳ thích là ăn luôn, cái xong dạo thời gian gần đây á bạn, cái mình ăn cũng hông có được luôn. Nhiều khi á, bữa sáng mình bỏ bữa luôn á, m bữa trưa mình chỉ ăn một ít nè, rồi chiều về nhiều khi á là mình cứ mua đại một cái món gì ở ngoài đường á, mình về mình ăn luôn nha, rồi xong nhiều khi mình ăn có nửa phần rồi xong mình bỏ ngang luôn, tại vì cảm giác nó cứ bị khó chịu mà nó nuốt hông có trôi á. Hồi trước á bạn, mình có có thời gian là mình sẽ hay nấu ăn ở nhà nè, rồi mình ăn rất là tốt cho sức khỏe luôn, bây giờ á, kiểu như là, mình hổng có tâm trạng để nấu ăn luôn á, mình cứ ra tiệm mà mình mua đại một cái món đồ đi, rồi mình ăn á, nhưng mà ăn hông có được luôn, nhiều khi mình còn muốn ói nữa, kiểu như là, cứ nhợn nhợn trong cổ họng á. Rồi á, đồng nghiệp h ở chỗ công ty á cũng hay rủ mình ăn vặt này kia, hồi trước á nha, là mình cực kỳ thích ăn vặt luôn, bây giờ á kêu mình cũng từ chối luôn tại vì mình nuốt hông có nổi á.
Ừm, nói chung là mình cũng hiểu là do là cái tâm trạng của bạn đang hông có ổn, cho nên là bạn cũng hổng có muốn ăn gì hết, mặc dù là trước kia á là bạn cũng là một người rất là thích ăn uống, đúng hông? Đó. Vậy thì á là không biết là ngoài cái việc mà bạn bị mất ngủ nè, rồi bạn ăn uống cũng thất thường đi, thì bạn có hay dùng rượu nè, rồi l với cả là bạn hay dùng thuốc hay là có những cái suy nghĩ nào mà làm hại bản thân mình hông?
Công nhận. Ờ, thật ra á nha, là mình có hay dùng những cái ví dụ như là những cái, ơ, cà phê á bạn. Tại vì như mình nói là mình bị mất ngủ đi, cái là sáng á, mình thiếu cái sự tỉnh táo á, mình phải dùng những cái chất kích thích ví dụ như là cà phê nè, rồi trà sữa buổi chiều nữa để giúp cho mình tỉnh táo hơn nha. Nhiều khi á bạn, buổi chiều tầm 2:00-3:00 chiều mình còn uống một cái ly cà phê nữa. Tại vì á, mình quá là mệt mỏi và thiếu ngủ á, nên là buổi chiều nha, mình cần một ly cà phê để giúp cho mình tỉnh táo nè. Ờ, với lại á, còn về phần rượu với lại là thuốc thì mình hông có dùng thuốc đâu. Nhưng mà á, mình có uống uống rượu nha, kiểu như là mình có đi nhậu với lại bạn bè á, để mà có thể là giải tỏa cái tâm trạng á bạn. Nhiều khi á nha, mà bạn bè hông có đi với mình á, mình còn mua về tự uống ở nhà luôn á. Tại vì mình nghĩ á nha, khi mà cơ thể mình bị mệt mỏi bởi rượu bia á, thì sẽ dễ dàng vào giấc ngủ hơn. Nhưng mà á, cái điều đó hông có đúng bạn ơi, kiểu như là, nhiều khi mình cà cảm thấy á, còn khó ngủ với lại mệt hơn rất là nhiều luôn á.
Ừm. Ừm, nói chung là cũng có dùng rượu, đúng hông? Tại vì thật ra thì, ờ, có khá nhiều người sau chia tay á, thì cũng, gọi là, cũng dùng rượu để mà, gọi là, tạm thời quên đi cái nỗi buồn. Vậy thì không biết á, là sau cái quãng thời gian mà bạn mất ngủ nè, bạn ăn uống thất thường á, thì cơ thể bạn phản ứng ra sao ha? Nó đã thay đổi như thế nào nè?
Cơ thể của mình á bạn dạo này, kiểu, giống như là, mình đâu có ăn uống gì đâu, cái xong là nó gầy đi rất là nhiều luôn nha. Xong rồi á, cơ mặt của mình á thì, kiểu, xanh xao nè, mắt của mình thì thâm á bạn, kiểu như là, nó thiếu sức sống cực kì luôn. Da của mình á thì nổi mụn tùm lum, tại vì á mình cứ thức khuya rồi mình cứ uống cà phê rồi mình cứ nhậu nhẹt á. Bây giờ mình thấy á, kiểu như là, sức khỏe tinh thần của mình á là nó giảm sút rõ rệt luôn nha, kiểu như là, mình hông có muốn tiếp xúc với mọi người luôn. Còn cơ thể thì như mình nói á, kiểu, nó cũng, gọi là, nhìn thấy ghê lắm, kiểu như là, nó xuống một cách rõ rệt luôn á. Bạn mình còn hỏi á là mình có bị bệnh gì hông nữa kìa.
Ừm. Tội nghiệp bạn quá à, chắc là bạn đang rất là buồn ha. Mà tại vì là bạn chia tay với người yêu mà thì là ai cũng sẽ có cảm giác như bạn thôi à. Đó. Vậy thì không biết là bạn có tìm cách nào bạn tâm sự với lại người thân hay là bạn bè gì hông?
Ờ, thật ra mình cũng có tìm đến sự hỗ trợ của bạn bè á, nhưng mà thật ra là bạn bè chỉ là một phần thôi, kiểu như là, khi mà mình tâm ch sự với bạn bè đi, thì mình sẽ cảm giác, à, nó cũng được giải tỏa một phần thôi. Nhưng mà ngoài cái việc đó ra thì mình vẫn cứ nghĩ về cái chuyện cũ hoài nên là cái tình trạng này nè, vẫn cứ là lặp đi lặp lại luôn.
Ừm, mình hiểu rồi nè. Ờ, vậy thì á là hông biết là bây giờ á, bạn có muốn mình cho bạn một số lời khuyên á, để mà bạn có thể thử áp dụng để cho, gọi là, bạn có thể, gọi là, ngủ ngon hơn và có thể là đặt lại cái lịch trình ăn uống của bạn cho nó ổn định hơn hông?
OK nha. Mình rất là muốn bạn giúp cho mình á, những cái lời khuyên hoặc là những cái mẹo nào nè, mình có thể là áp dụng, giúp cho tinh thần của mình thoải mái hơn, rồi giúp cho mình á, ăn ngon, rồi ngủ ngon hơn ha.
Ừm, nói chung á là hiện tại á thì do là cái việc mà bạn ngủ cũng thất thường, rồi cái việc ăn á, nó cũng thất thường. Cho nên bây giờ bạn tạo một cái, ơ, thói quen đi, đặt lại một cái lịch trình mới cho bạn, tạo thành một cái đồng hồ sinh học mới. Đó. Thì, ờ, bây giờ bạn cố gắng bạn đi ngủ sớm, tầm khoảng 10:00 đến 10:30 nè, mỗi tối là đều đặn như vậy, đó, bạn cứ đi ngủ, ráng mà đi ngủ sớm. Chẳng hạn như mới bắt đầu làm quen á, thì có thể là bây giờ bạn hay ngủ lúc 12:00 đi, thì bây giờ bạn thử dần dần, bạn ngủ lúc 11:00, rồi dần dần nhích lên mười mười giờ rưỡi, sau đó dần dần nhích nhích lên 10:00. Đó, bạn dần tập cho bạn một cái thói quen ngủ như vậy á, đều đặn khoảng khoảng 3 tuần đi, thì bạn sẽ tạo một cái đồng hồ sinh học mới cho bạn, là cứ tới giờ đó đó, thì bạn sẽ có thể đi ngủ sớm được đó.
Có, nê mình nên là tạo một cái thói quen là ngủ đúng giờ, đúng hông bạn? Kiểu như là, công nhận á nha, dạo gần đây như mình nói á, mình cứ thức khuya vô tội vạ luôn, chứ là hồi xưa á là mình vẫn ngủ đúng giờ, mình thấy công nhận là sức khỏe rất là nhiều nha, rất là tốt luôn á. Thì bây giờ mình sẽ cố gắng là quay lại cái thói quen hồi trước đi, mình sẽ ngủ đúng giờ nè, rồi mình cố gắng thức đúng giờ luôn, coi là có cải thiện hông nha. Nhưng mà á để mà ngủ đúng giờ cũng khá là khó bạn, thì hông biết á mình có thể là làm gì để mình có thể là dễ chìm vào giấc ngủ hơn hông?
Đúng rồi đó. Ưm. Ừm, nói chung á là bạn cố gắng bạn tránh xa cái, ơ, điện thoại ra trước giờ ngủ khoảng 15-30 phút. Thì tại vì á khi mà, ờ, lướt điện thoại á thì cái ánh sáng xanh á nó sẽ làm cho bạn, kiểu, khó là khó ngủ á, cho nên là tốt nhất á là bạn nên tránh xa cái điện thoại từ tầm 15-30 phút trước khi đi ngủ. Và trong cái khoảng thời gian đó đó thì bạn có thể, gọi là, ừm, viết nhật ký nè, để bạn, gọi là, tâm sự, bạn trải lòng ra những cái nỗi buồn của bạn. Hoặc là chẳng hạn như là bạn đi dạo ở dưới ở nhà bạn á, ở công viên gần nhà bạn để cho hít thở không khí đi và cho cái, ờm, gọi là, cơ thể bạn nó hoạt động nhẹ nhàng. Đó, hoặc là bạn có thể uống một cái, ơ, ly trà ấm, kiểu, như là trà hoa cúc chẳng hạn hoặc là một ly nước ấm để bạn dễ ngủ hơn. Ngoài ra đó thì bạn cũng có thể, gọi là, ờ, nghe nhạc không lời, hoặc là nghe mấy cái podcast nó dịu dàng á để cho bạn dễ dàng v đi vào giấc ngủ hơn, hoặc là nha bạn cũng có thể, gọi là, thử tập thiền á, đó, mấy cái đó cũng giúp bạn ngủ ngon hơn nữa đó nha.
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. À, tính ra thay vì mình cứ lướt điện thoại, đúng hông? Thì mình vẫn có nhiều cách giúp cho mình ngủ ngon mà, ví dụ như là mình thấy là cách viết nhật ký này cũng hay nè. Mình có thấy là là là, à, viết nhật ký xong là tâm trạng của mình được giải tỏa hơn rất là nhiều luôn. Mà á mình cũng hơi lười á, mà nghe bạn nói xong cái mình thấy, ừm, cũng hay, chắc là mình sẽ cố động lực nè. Với lại á, bạn có nói là mình có thể là nghe nhạc nhẹ hoặc là mình uống chè hoa cúc cũng ổn ha. Chắc là mình sẽ thử mua chè hoa cúc với lại là mình mở những cái bản nhạc nhẹ hoặc là những cái tiếng mà âm thanh, tiếng ồn trắng đi. Chắc chắn á nha, là mình sẽ giúp mình dễ ngủ hơn rất là nhiều luôn. Cách này rất là hay, rất là ổn luôn á bạn ơi!
Ừm. Ừm. Đúng rồi đó. Bạn có thể thử mấy cách đó để cho, gọi là, bạn, ờ, đi vào giấc ngủ ngon hơn và cũng như là hạn chế tránh mất ngủ nè. Cũng như là hạn chế là tránh cái tình trạng là thức giấc vào giữa đêm á bạn. Ngoài ra á, cái việc về cái phần mà bạn, gọi là, ăn uống thất thường đi, thì, ờ, bạn cũng nên, gọi là, ờ, đăng ký tập một cái môn thể dục nào đó, thể thao nào đó. Bởi vì khi mà bạn hoạt động thể thao á, thì cái cơ thể của bạn trao đổi chất nó ổn hơn, thì lúc đó bạn cũng sẽ dễ có cái cảm thèm ăn hơn. Rồi bạn cũng, gọi là, nếu mà quá ngán ăn đi, thì bạn cũng có thể là thử chia nhỏ những cái, ơ, bữa ăn trong ngày đó. Thay vì bạn ăn 3 bữa lớn thì bây giờ bạn ăn thành 5 bữa nhỏ, đó, ăn nhỏ nhỏ thôi. Thì khi đó cơ thể của bạn nó sẽ, gọi là, hông có bị chán ăn như là tình trạng của bạn bây giờ. Hoặc là bạn có thể đừng có cố ăn những cái món nhiều, món món nào mà ngán á. Bạn có thể thử như là ăn cháo, ăn súp, hay là ăn sữa chua, hay là ăn mấy trái cây hoặc là bánh mì đó, ăn mấy cái món nhẹ nhẹ thôi cho nó dễ ăn.
Mình sẽ chia nhỏ các bữa ăn, đúng hông? Với lại là mình đừng cố quá là mình, ví dụ mình ăn những cái bữa quá no mình sữa có thể là mình chia nhỏ những cái bữa nhẹ nhẹ đi. Với lại hồi nãy giờ bạn có nhắc đến cái việc là, à, những có cái món là đồ ăn vặt á bạn, mà nhẹ nhẹ, có thể là mình sẽ ăn thử mấy cái món đó nha, mình thấy cũng thú vị á. Với lại là công nhận nha, nếu mình chia nhỏ bữa ăn á, thì cảm giác cái nó hông có bị ngán á bạn. Nhìn vô mình cũng là muốn ăn liền, đúng hông? Chứ hông có kiểu nhìn ớn quá, nhìn ngán quá, công nhận rất là hay nha. Và mình mình thấy á, toàn là cái mẹo có thể là dễ áp dụng luôn. Mình hy vọng á là những cái sau khi mà mình áp giọng dụng được cái mẹo của bạn á, thì mình có thể giúp cho cái giấc ngủ của mình trở nên tốt hơn ha. Cảm ơn bạn rất là nhiều luôn!
Ừm, đúng rồi. Đúng rồi đó bạn. Ừm. Ừm. OK nha. Ờ, hy vọng bạn sẽ có thể ngủ ngon và ăn uống nó được OK hơn lại nữa đó nha.
Ô kê, bye bye. Cảm ơn bạn!
Bye bye!